М, мгм. То есть такая, а, сегрегация с, э, со вкусом, э э, со вкусом лакшери, <chuckles> с со вкусом роскоши. <laughs> Интересный формат расизма, да. <chuckles>
Ну, типа того, да-да-да, да-да-да, типа того, типа того. Вот. Не, у этого всего есть, э, я говорю, что есть обратная сторона, потому что, допустим, там при съеме жилья норовят обмануть, еще что-то, еще что-то, ну, а зато можно пойти всегда там что-то сделать по-другому. Ну, то есть, э, такая многовариативная, конечно, штука. Это самая дискриминация и, э
Мгм.
Да не, много нюансов. Вот щас так сходу и не вспомнить, конечно, и не все они
А а как ты поняла, насколько это, э, твоя, м, страна? Я поняла, что с шумом это вот то, к чему вообще никак не адаптироваться? М.
Абсолютно не моя страна. Из-за шума, только из-за шума, ко всему остальному я привыкла.
Только из-за шума. Мгм.
Э, всё остальное там, м, расизм, то, что меня заряжают на цены, я всё равно со всеми разговариваю и тра-та-та, но к шуму я не адаптировалась. Более того, меня же угораздили черти после этого переехать в Испанию.
Мгм. Э, так, а что там со шумом? <laughs>
Это невыносимо. Это невыносимо. Я всё, на последнем издыхании, у меня кровь с ушей льется. Я вот реально прихожу домой из университета, я больше не вы у меня сейчас очень тихая квартира.
М. Мгм. Так.
Я не выхожу из дома даже просто погулять, потому что я не могу здесь гулять.
М. Это тоже эффект вот этого шума, и то что все подкручивают громкость?
Это только эффект шума, из-за шума не могу здесь гулять, в первую очередь.
Ага. Ага.
А, вот поэтому да, да.
Да, слушай, интересно. А ты думала, как вообще с этим, м, не знаю, если ты в всё-таки где-то в какое-то время долго проживаешь, ну, в конце концов, тебе нужно есть, спать, существовать, то есть как-то нужно адаптировать свое проживание. Вот как ты, м, э, ка как ты адаптируешься к этому повышенному шуму для тебя?
М, я вот щас перееду, например, в деревню, где живет ну, буду снимать часть дома, отдельную квартиру у женщины, которая вообще француженка, у нее дети так не кричат, как испанские, они у нее воспитанные. То есть я нахожу себе с наименьшими потерями, так сказать: вот щас я опять туда переезжаю, прошлой зимой я там жила. Ну, просто я даже, э, у меня здесь есть, допустим, русские друзья, которые тоже своего ребёнка не не регулируют, так сказать, ему громкость. Но я ещё частично во Франции прожив жива, живу иногда. И вот каждый раз переезжая, я удивляюсь насколько дети, взрослые здесь громче, чем там.
М. Мгм. То есть вых Мгм. Так. Мгм. М, у тебя есть возможность сравнить, ну, что называется, прям вообще в режиме, э, в ре в режиме быстрого сравнения, да, <chuckles> онлайн, да. Да.
Да, да, да, да. Онлайн. <laughs> В онлайн-режиме буквально. Границу пересёк там на машине уже: "А!"- тебе в уши.